なるほどなるほど。いや、よくわかりました。いや、いえ、全然全然。僕が戻れるとしたら、僕も中学生ですね、僕も中学生。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
はい、どうですか？あ、なるほど。それはやっぱり、色々学べるってか、まあ、あの練習に時間がさす割けるみたいな感じですか？
そうですね。で僕もその時が初めて、あの、楽器を、ま、チューバを演奏してるんですけど、チューバを演奏し始めたのが中学生なので、やっぱその時期に、なんかもっとクラシック音楽を聴いたりとか、いいチューバーの音とはどういう音なのかっていうのを、こうなんか耳でき理解して、それを想像してイメージしながら吹くっていう、まずそのいっ第一段階、一番最初の最初に一番大事なことを、ちょっともうちょっとやりたいなと思うので、中学生ですね。
技術を身につける。 <smacks lips> はい。 はい。 ああ、なるほど。 あ、なるほどなるほど。 なるほどなるほど。 ああ、ああ、なるほどなるほどなるほど、なるほど。 ええ。 ああ、なるほど、そうなんですね。 ああ、なるほどなるほど。
はい。
なんか僕もあんまり、あの音楽系のことはよくわかんないんですけど、ま、よくよくそういうアニメとか最近見ると、ああやっぱりそういう素養むくが培われていくのって中学生ぐらいなんだろうなってちょっと思ったことがあった。
はい。 うんうんうん。 やあ、そうですね。そう。
なんかすごく、なんか、<chuckles> 頷けました。
うんうんうん。ま、なんかその例えば絶対音感とか、そこまでのになると、やっぱりこう、小さいうちからの3歳、2歳、3歳とかからのピアノとかになっちゃうんですよ。で、ピアノって、あれってドを押せばドしか出ないじゃないドの音しか出ないじゃないですか、音程も変わんないし。だから逆に管楽器って、その、ドの指ドの指で吹いても、音程が高くなって、ドのシャープに近かったり、ドのフラットに近かったりする場合があるんですね。なので、その絶対音感であったりとか、そういったものを身につけるには、あの、幼少期、2歳、3歳とかからのピアノ、音程が安定している楽器なんですけど、やっぱりその僕は管楽器がチューバが上手くなりたいだけなので、<chuckles> 中学生でいいかなって感じではあるんですけど。
はい。 はい。 はい。はいはい。 あ、ま、そうですね。はい。はいはい。 はい。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 はい。 ああ、なるほど、そうなんですね。ああ、なるほど。 はい。 なるほどなるほど。なるほどなるほど。へえ。なんか、し知らないことが色々あって、あ、そうなんだなって今聞いて、なんかなるほどって思いました。
はい。 うん。 はい。うーん、なんかそれはそれこそ僕をに、関して言うと最近建築で同じことだったので、なんかすごく、なんかいいくつになってもパッションを持てる人になりたいなって今日は凄く思いましやあ、ありがとうございました。
<smacks lips> はい。 はい。